Beh, ouais, c'est ça, c'est le home cinéma en fait. C'est c'est c c'est exact et ouais, ouais c'est le vrai et, bah, j'ai trouvé, heu, j'ai trouvé mon truc, hein, heu, alors récemment j'ai j'ai découvert en fait j'avais j'ai été assez bête de pas l'avoir fait avant mais j'ai découvert la mmh la 4 heu, comment ils appellent ça? Heu, c'est même pas l'Imax c'est, heu, la 4DX la 4DX, ouais, voilà.
Exactement, le vrai. <laughs> Ouais. Et 4DX? Ah oui, c'est avec les sièges qui bougent ça, non?
Les sièges qui bougent, tu as la l'eau qui te vole dessus.
Et tu peux enfin tu enfin tu tu l'as découvert d chez toi ou, heu, tu veux dire dans dans les salles de ciné?
Bah, c'est un ami qui m'a proposé ça et puis, heu, c'était l'année dernière, j'ai dit, «Ouais pourquoi pas» c'était pour hem, Aquaman je crois. Un bon film d'action du coup ça bouge beaucoup et heu, alors c'est cher hein, il faut le dire c'était
Ouais. Mais je j'ai toujours voulu savoir, c'est ce que ça faisait comme expérience, parce que j'ai l'impression que les gens sont assez mitigés là-dessus. Toi tu en penses quoi? Tu as aimé?
Heu, clairement ça dépend du film. Ça dépend du film parce que figure toi que j'ai trouvé, heu ils proposaient des séances de Charlie et la chocolaterie. Alors heu, pas du tout d'action et en fait, heu, bah, ils te proposaient une expérience, heu, olfactive. C'est-à-dire que tu avais des différentes odeurs de chocolat, et heu
Ouais. Mmh mh. Ah ça, ça doit être hyper intéressant, hein!
ça doit être hyper intéressant et beaucoup de gens se sont moqués et tout, mais ça, heu, ça doit être hyper intéressant, heu
Bah non, parce que pour le coup tu as tu as une, heu, vraie expérience, heu, entière. <chuckles>
Voilà. Voilà, sauf qu'il faut faut le dire aussi le tarif c'est vingt-cin entre 25 et trente euros selon si tu es étudiant ou ou pas. Mais pour un film d'action, heu, mettre, heu, 25€ heu, c'est pas c'est pas trop déconnant.
Ouais. Pour un film d'action, je sais pas si ça s'y prête aussi d'avoir une expérience olfactive?
Bah Non, non non, mais justement comme dit, tu as de la tu as de l'eau, tu as du vent, tu as les sièges qui bougent, tu as des coups qui sortent de derrière le siège qui te mettent des coups dans le dos. Tu es bousculé, tu as les sièges qui reculent, qui avancent, tu as l'impression de faire un tour de manège, et ça et
OK, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais voilà, ça, ça a plus de sens. Mais si mais le truc c'est que si c'est un film d'action tu es constamment en train de gigoter sur ton siège, je pense que faut être à l'aise avec l'idée aussi.
Ouais. Exactement, en fait, heu, bah, certains amis n'apprécient pas parce qu'ils se sont ils se sentent, heu, bah, déconcentrés en fait, heu, c'est plus une attraction qu'autre chose.
Ouais, c'est ça, bah, heu, je pense que c'est ça, en fait, heu, ça peut, heu, déstabiliser aussi.
Voilà et mais, moi franchement j'adore, parce que la dernière fois que j'étais allé c'était pour le dernier Jurassic Park et c'était top hein, heu, les a l'action était, heu, correcte hein. Il y avait pas trop de débordements, heu, puis bah, en fait les les salles sont assez restreintes. Déjà ce sont de petites salles avec 50 places à peu près. Lors
Mmh mh. Et la dernière fois que tu y es allé, c'était il y a combien de temps? C'était récemment?
Bah, heu, ouais je pense c'était, heu, il y a quelques mois, hein, pour le Jurassic Park. Je sais plus trop, mais il y a quelques mois, oui et heu et heu, voilà je pense que alors
Ouais. Bah après je pense que récemment, heu bah après c'est c'est peut-être juste mon avis, mais j'ai l'impression que le plus il y a moins de monde au cinéma donc heu, peut-être qu'il y a moins cet effet, heu, gens qui écoutent pas ou qui qui l'effet, heu, de de gens qui qui sont un peu dispersés devant un écran?
Ouais.